بصراحة آه، يعني أنا العزومة اللي أنا كنت باقول لِك عليها في الأول اللي كانت كل الناس متجمعة فيها دي، أنا عمي توفى فمن ساعتها بصراحة بابايا أصلًا مسافر آآ طول الوقت، فيعتبر ما بقاش ينزل برضه في رمضان أوي زي زمان، كان زمن مرتبط أوي برمضان عشان عمي كان موجود، فكان بيحب يقضّيه معانا، فعمي لمّا ما بقاش موجود بصراحة بابايا برضه بقى بيكسّل ينزل فأوقات ما بيبقاش موجود، فاللي هو خلاص الإتنين أصلًا اللي هُم صحاب البيت مش موجودين فما بقيناش نعزم يعني، فما بقيناش نعزمهم ييجوا عندنا الناس اللي هُم قرايبنا.
أيوه. إمم. إمم، إمم. عشان عمِك. إمم. أيوه، فاهماكِ آه. إيه ده يعني أنتِ عايزة العزومة اللي ما بتعرفيش تاكلي فيها فراخ؟ يعني أنتِ عايزاها بجد؟ عايزاها تتعاد؟ هو ده الطقس اللي نفسِك يرجع؟
آه <laughs> ما أنا هاعمل بقى في ف هاشيل حتة <laughs> هاشيل حتة على جنب، لأ أنا باحب العزومات عامةً يعني. آه. <laughs>
أبقي شيلي 1/4 يا ستي على جنب، <chuckles> أبقي شيلي لنفْسِك 1/4 قبل ما يحطوا مش كده يعني.
هاعمل كده هاشيل لي بد هاشيل لي مناب على جنب هاخلّي مامتي تشيل لي طبق، بصراحة باحب العزومات نفْسها يعني أنا باحب جو اللمة باحب الجو اللي البيت كان بيستعد فيه لل آه، أنا كنت باحب أوي جو البيت اللي بيستعد فيه للعزومة وكلّه شغال كلّه عمّال يجري ورا بعضه كلّه عمال يجهِّز حاجة، فبصراحة كنت باحب الجو ده كنت باحس إن في حدث مهم بيبقى جاي عندنا، بجد الناس كانت بتبقى مبهورة بالعدد اللي نازل من بيتنا مثلًا ساعتها أنا كنت باقف قدّام الباب أشوف كمية شباشب.
<chuckles> مش بجد. أيوه واضح إن أنتِ بتحبي اللمة. إمم. أيوه. أيوه ف فعلًا. بيت كرم يعني خدي بالِك برضه الكرم والضيافة آه، الكرم والضيافة دي بتفرق في البيوت جدًا يعني.
آه. بالضبط كنت باقف ش أشوف كمية شباشب وجِزم قدّام الباب كنت باتخض من كمية الناس اللي عندنا في البيت، إن إحنا بيتنا إزاي مستوعب العدد ده، <laughs> بالضبط آه.
<laughs> خلي بالكم كل واحد يخلي باله من شبشبه. <chuckles>
فبصراحة باتبسط، <laughs> آه. باحب الأجواء دي جدًا.
اللي اللي يدوّر بقى. بجد يعني أنا أتبسطت أوي بالكلام معاكِ، وبجد متخيّلة الب يعني إن شاء الله البيت اللي أنتِ تقدري تعمليه وإن شاء الله يبقى أكبر كمان من البيت بتاع بيت العيلة بتاعِك، آآ شكرًا جدًا ليكِ.
أنا كمان استمتعت جدًا بجد، العفو لا شكر على واجب.